Ja, was soll ich sagen? Also, ich weiß nicht, das glaube ich, der Klassiker bei mir aktuell. Ähm, ich war eigentlich früher echt 'n super sportlicher Mensch, also, echt sechsmal a ins Gym gegangen. Irgendwann habe ich auch Marathon gemacht und ich war immer so 'n richtiger na ja, also, war immer so 'n richtiger Sportjunkie eigentlich auch. Aber jetzt, äh nachdem ich jetzt meine neue Berufung gefunden habe, und zwar a Vater sein seit <chuckles> circa 1 Jahr, äh, ist das irgendwie <chuckles> danke schön, danke schön äh, ist das alles irgendwie so wirklich komplett also, es wurde nicht nur am Stuhl gesägt, sondern der Stuhl wurde einfach so entzweigebrochen. <chuckles> Ähm, komme ich halt irgendwie so gar nicht mehr dazu, aber ich habe irgendwie trotzdem immer noch so diese die die Disziplin oder was heißt die Disziplin? Die habe ich ja anscheinend nicht mehr. Aber so diesen die Motivation an sich in mir habe ich immer noch oder so 'n bisschen den Anspruch, dass ich eigentlich sage: „Hey, ich will Sport machen.“ Und ich bin dann auch häufig zu meiner Frau so: „Ja, egal, wann ich jetzt morgen früh aufwache, oder ich stehe vor euch auf. Ich ziehe noch irgendwie schnell was durch.“ Und dann ist die Nacht aber so katastrophal wegen dem Kind, dass ich dann morgens im Delirium aufwache und dann bin ich doch wieder so: „Ah ne, keine Lust, keine Kraft.“ Und dann skippe ich doch wieder irgendwie den Lauf oder irgendwas und dann habe ich aber wieder dieses schlechte Gewissen, weil ich mir eigentlich denke so: „Okay, jetzt nach 'nem Jahr Schonfrist wird's eigentlich schon mal wieder Zeit, äh, Gas zu geben.“ Aber irgendwie komme ich da nicht auf so 'n richtig grünen Zweig.
Mhm. Marathon, Wahnsinn, ja. Mhm, mhm. Herzlichen Glückwunsch erstmal, gell? Hei ja. Mhm. Mhm. Ja. Mein Lieber, ich hö ich höre richtig dein dein, äh, Frust raus, weil das doch 'ne Sache war doch wirklich, weil's doch 'ne Sache war, die dir immer wirklich so wichtig war. Und dass es jetzt so ganz zu kurz kommt, das kann ich mir vorstellen, dass dich das, ähm, ja, wurmt.
<chuckles> Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, es war halt einfach dieses es war halt wirklich bei mir meine Frau hat immer gesagt: „Ich bin unausstehlich, wenn ich am Tag keinen Sport gemacht habe.“ Da war ich immer so irritiert und aufgekratzt, ne, und ich habe das gebraucht. Und das war am Anfang auch lange Zeit, äh, als dann die Kleine kam, wa vielleicht war ich auch wegen ihr irritiert, <chuckles> wenn so 'n Kind dich anschreit. Aber ich habe das auch gemerkt, ähm, nach dem Motto, dass mir auch der Sport fehlt. Und, ähm oder die Bewegung allgemein. Also, ich sage jetzt, m mir geht's gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie sechsmal die Woche wieder irgendwie Sport mache. Mir würde es auch schon reichen, wenn ich allein zweimal 'ne 1/2 Stunde wahrscheinlich laufen gehen würde. Aber, ähm, ja, es ist dann auch viellei es ist einfach, ja, schwierig, da, äh habe ich auch nie gedacht. Also, eigentlich war ich schon immer 'n sehr disziplinierter Mensch, aber wenn man dann so lange irgendwie, ähm, nicht mehr am Ball bleibt, dann fällt auch mir dann sehe ich mal wieder, wie es beim Otto-Normalbürger sein muss fällt mir das auch brutal schwer wieder reinzukommen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du auch körperlich abgebaut hast. Das ja auch frustrierend, ne, wenn man so eigentlich fit ist und man kennt so seine Leistungen, was man schaffen kann, aus sich rausholen kann. Und dann, äh, ist es plötzlich weg. Es es fühlt sich anders an, oder?
Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, wir wohnen im 4. Stock und, ähm, früher bin ich hochgelaufen, äh, kein Problem. Wenn ich jetzt irgendwie die Kleine auf'm Arm habe und noch 'ne Einkaufstüte und dann hochkomme, ey dann schlägt mir die Pumpe bis zum Hals, ja, und fange ich an zu schwitzen. Und ich merke schon extrem den Unterschied zu, w wie es früher war. Also, jetzt, äh, ohne prahlen zu wollen, ich hatte auch so 'n so 'ne Ruheherfe Ruheherzfrequenz von so 42, ist schon relativ niedrig, falls sich jemand da auskennt. Und es ist krass, was so in dem oder vielleicht 'n bisschen mehr. Meine Frau war au die Schwangerschaft war nicht einfach. Also, sagen wir so seit guten 1 1/2 Jahren keinen Sport mehr so richtig gemacht und es ist wirklich gnadenlos, wie wie der Körper da abbaut und das tut mir so in der Seele weh, irgendwie.
Mhm. Wahnsinn. Ui. Ui, das ist wirklich niedrig. Ja. Ja. Hast du auch Gewicht zugelegt?
Ja, ja, auf jeden Fall. <laughs> Ja. Also, die Hose spannt, ja, äh, die meisten Klamotten. Ich habe nur noch so meine Oversize-Pullis, die mir so richtig passen. Aber grad so die feineren Sachen, ja, irgendwie mal 'n schönes T-Shirt oder so, also, wenn ich die jetzt anziehe, dann habe ich so richtig unten dieses Röllchen. Das hatte ich ja noch nie in meinem Leben und das auch ja, ja, das ist aber das <laughs>
Ei, ei, ei. <giggles> Mhm. Ei, ei, ei, ei, ei. Ja, muss man aufpassen, ja. Grade wenn man so älter wird, dann wird das Thema Röllchen gerne auch mal 'ne Rolle, ne?
<laughs> Ja, das wahr. <laughs>
<laughs> Okay, ich ich würde mir ja wünschen, irgendwie gemeinsam mit dir die Kurve zu kriegen. Aber du sagst, du bist die ganze Zeit du versuchst schon immer wieder, aber so richtig so richtig, äh, nachhaltig war noch nichts, was du bisher ausprobiert hast.
Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, ich bin da so 'n Mensch, der in die Extreme geht. Also, ich hatte mal so 'ne Wo oder vielleicht so 2 Wochen, da habe ich dann so immer so abwechselnd war ich dann einen Tag im Gym, einen Tag laufen, einen Tag im Gym. Und da habe mir da habe ich gedacht, so: „Boah, jetzt bin ich wieder voll drinnen.“ Und nach 2 Wochen dann keine Ahnung, bei Kindern gibt's immer sowas, das nennt man Sprünge. Das sind wenn die so neue Sachen lernen. Und dann hat sie so den nächsten Sprung und dann ist sie wieder komplett äh, dann sind die richtig, äh, anspruchsvoll. Und dann war ich halt wieder so 'n Monat nicht. Und das bei mir immer sehr schwer, dieser Switch zu einfach mal zu sagen: „Hey, es ist besser, in 2 Wochen dreimal Sport zu machen, als gar nicht, wenn so der perfekte Plan nicht funktioniert.“
Mhm. Okay. Mhm.
Ja.
Ja, das das denke ich auch. Das ist 'ne Sache ich meine, äh, du scheinst deine Kleine ja auch wirklich gern zu haben. Und die ist es hoffentlich wert, diesen dieses Opfer zu bringen.
Ja, aber auf derselben Seite habe ich halt den Anspruch, dass ich auch sage: „Hey, 'n Familienvater, se der soll fit sein, der soll, äh, Kraft haben, ne?“ Also, nach dem Motto, ich <chuckles> wi da kommen wir wieder zu der Extreme. Das Beispiel habe ich meiner Frau, äh, letztens gesagt wo ich gesagt habe: „Hey, weißt du was? Wenn jetzt hier so 'n Black riesen Blackout wäre und keine Ahnung was und ich muss 600 km bis nach Frankfurt marschieren, dann müsste ich mir die auch umschnallen können und die bis dahin tragen müssen. Und wenn ich es nicht kann, dann bin ich nicht fit genug.“ Ja, wo ich auch weiß, das jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber so solche solche Gedankenspiele sind halt in meinem Kopf, ne, so nach dem Motto: „Wäre ich jetzt fit genug, sowas zu machen?“
Ja. Mhm, mhm. Ja, würde i würde ich mindestens mal als gesund einstufen, dass du gut in Kontakt bist mit deinem väterlichen Beschützerinstinkt, ja? Also, auf jeden Fall bist du in der Hinsicht, äh, sehr, sehr gesund. Ähm, ja, in diese Kompromisse reinzukommen ich meine, dein Pap dein deine Tochter hat ja nicht nur 'n fitten oder starken Papa verdient. Ich glaube auch 'n glücklichen Papa. Das ja auch wichtig. Ja, viellei vielleicht ist das auch noch mal 'n Anreiz für dich, deine eigene sportliche Aktivität, ähm, äh, dir selber zuzugestehen, auch zu sagen: „Hey, es es es ist nicht nur a egoistisch oder nur für mich. Ich mache das wirklich auch für meine Familie. Ja, dass ich mich in 'nem g guten Zustand halte, auch mental einer, wo ich glücklich bin und und mich nicht hinterher zum Beispiel ärgere: ‚Mensch, ah, wegen der Kleinen konnte ich dies oder das nicht machen‘“, weil das spüren Kinder auch.
Ja. Mhm. Hm. Stimmt eigentlich, das auch, äh, echt 'n guter Ansatz, weil ich bin auch, äh also, ich bin da auch vielleicht also, wieder diese Extreme. Ich sage mir immer so: „Es gibt nichts, was nicht ich selber verschuldet habe“, weil ich das nicht mag, wenn ich so mit dem Finger auf andere zeige oder so auf äußerliche Umstände, so: „Ja, wegen XYZ hat es nicht funktioniert.“ Deswegen bin ich einfach immer selber so, ich sage so: „Entweder machst du's oder halt niemand und das ist alles in Eigenverantwortung.“ Und deswegen bin ich auch schlecht in äh, sch sehr schnell in diesem schlechten Gewissen, wenn ich dann jetzt sage: „Woa, jetzt war ich wieder nicht laufen“, oder wieder nicht irgendwie meine keine Ahnung. Ich habe mir dann in die Apple Notes geschrieben: „100 Liegestütze als 1. nach'm Aufstehen, während ich Kaffee mache“, und dann habe ich das wieder nicht gemacht und dann habe ich wieder diese Schuld. Aber das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich mal drüber nachdenke, so das auch als was was Positives zu sehen und ich sage so: „Hey, wenn ich mich auch emotional besser fühle, dann bin ich auch vielleicht für die Kleine besser da.“ Ist ma ist man auch präsenter als jetzt, wenn man die ganze Zeit so im Hinterkopf diese negativen Gedanken hat.
Mhm. Ja. Ja, klar. Vielleicht kannst du ja auch ich meine, du hast vorhin beschrieben, morgens mit diesen Aufstehzeiten, dass dann doch mal was anders läuft und die Nacht ist nicht vorhersehbar. In dem Alter sind die meisten Nächte einfach auch noch schwierig. Es wird natürlich besser. Ähm, dann ist auch vielleicht 'n bissel mehr Vorhersehbarkeit. Aber könntest du nicht mit deiner Frau irgendwas absprechen, dass es diese vielleicht ist auch sogar 3 zu viel, vielleicht musst du den Kompromiss runterschrauben, aber 2 Abende die Woche. So oder, äh, muss ja jetzt habe ich Abend gesagt, vielleicht ist das nicht die richtige Zeit. Nur zweimal die Woche, wo du einfach sagen kannst: „Hey, da da verbindlich der Termin steht, wissen wir, Dienstag, Donnerstag, beispielsweise 18:00 bin ich im Gym. Und das steht, und da gehe ich hin, genau wie ich zur Arbeit gehe, als wie wie 'ne, äh, V Verpflichtung mir selbst gegenüber“, ja?
Mhm. Na ja, an sich, äh, die Idee ist zwar schön. Also, das haben wir auch schon versucht, allerdings, ähm, bin ich selbstständig. Also, ich habe mein eigenes Start-up und, ähm, wir sind halt noch jetzt erst im 1. Jahr und aktuell ist alles so 'n bisschen, äh, swim or sink, wie man so bisschen auf Englisch so schön sagt. Also, entweder kriegen wir's halt hin oder nicht. Und ich habe halt häufig also, ich mache bei uns den Vertrieb und deswegen bin ich halt immer so auf kurzfristige Erreichbarkeit angewiesen und wenn halt einer irgendwie 'ne 'ne Demo bucht und dann, äh, ist es halt immer so dieses: „Okay, ich springe jetzt in den Call“, weil die da jeder Lead oder jeder Verkauf, den man machen kann, halt zählt. Und dann ist es halt häufig so dieses: „Ja, ja, ich plane mir das ein“, und dann kommt trotzdem was bei Calendly rein und dann dann priorisiere ich das halt immer da drüber. Also, dann bin ich halt nie so ja, ähm, ich schreibe dann nie dem dem potenziellen Käufer so: „Hey, kannst du nicht mal morgen?“ Was aber auch vielleicht nicht schlau ist, weil ich merke ja auch, ich bin vielleicht irritierter oder nicht so fit, wenn ich keinen Sport mache. Also, ich merke das auch schon, dass mich das auf der Arbeit so 'n bisschen hindert, wenn ich auch nicht den Sport mache, wahrscheinlich.
Okay. Ah. Ja. Mhm. Ne, es es es wie du das erzählst, ich muss sofort ans Pokerspiel denken. Ja, das ist immer so 'n Zocken. „Wie weit wie gehe ich nochmal mit? Riskiere ich noch mal 'n Einsatz und wann steige ich aus?“ Oder Casino oder sowas, weil ich meine, o klar, jetzt seid ihr in diesem du hast es „Swim-or-Sink-Jahr“ genannt, dieses 1. Jahr. Da ist man besonders vorsichtig, will man nix anbrennen lassen. Klar priorisierst du da. Aber was kommt nach dem Jahr? Was kommt nach dem Jahr? Weil auf lange Sicht geht die Strategie nicht auf. Es wird immer 'n Grund geben. Und es wird immer schwerer werden. Äh, hier Röllchen, ne, wird 'ne Rolle draus und der Wiedereinstieg wird immer schwieriger.
Mhm. Ja. Mhm. <laughs> Ja. Äh
Also, ob's nicht wirklich 'n Ding wäre, auch f für die eigene Psychologie, zu sagen: „Ne, ich mach ich setze jetzt einfach diesen Termin.“ Oder ich glaube zweimal die Woche. Einmal ist g reicht nicht. Da macht man auch keine Fortschritte, ist frustrierend. Aber zweimal die Woche ist so's Minimum, um so 'n gewisse Grundsubstanz zu bewahren. Und die stehen auch für deinen eigenen Kopf, auch auch für die Selbständigkeit, dass du nicht immer selbst und ständig im Betrieb bist. Könnte dir, glaube ich, auch ganz gut tun. So als als wohlgemeinter Rat.
Ja. Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, ich, äh, bin da selber mein größter Feind. Also, dass ich mir das auch nicht so zugestehen lassen will, weil eigentlich, ähm, ist es auch sowieso also, mein, äh, Geschäftspartner hätte damit, glaube ich, auch kein Problem. Also, ähm, äh, der ist auch sehr so in der Fitness-Szene. Meine Frau sowieso, die sagt: „Mach bitte Sport, damit du wieder <chuckles> glücklicher bist.“ Und aber am Ende ha hadert's ein eigentlich nur an mir, weil ja, man hat so viele Verpflichtungen als Vater. Man will irgendwie nix aufgeben, aber man will auch niemanden hängen lassen.
Mhm. Mhm. Mhm.
Und, ähm, ja, das ist dann natürlich aber ich glaube vielleicht grade so dieses Abends-Ding wird also, ich war halt früher immer der Mensch, der morgens Sport gemacht hat, aber vielleicht ist es auch einfach mal Zeit umzudenken und dann zu sagen: „Ne, weißt du was, jetzt ist es halt bei mir dann der Abend oder sogar vielleicht mal die Nacht.“ Ähm, muss auch halt manchmal in der Nacht arbeiten und dann ziehe ich halt einfach nachts, äh, nochmal 'n bisschen durch. Also, gibt ja auch genug Fitnessstudios, die, äh, 24 Stunden a aufhaben oder kannst ja auch in in der Nacht draußen rumrennen, ist auch kein Problem. Äh, vielleicht ist das ja mal so 'n Ansatz, den ich einfach mal fahren muss.
Klar. Mhm. Absolut. Es spricht ja auch nichts dagegen, einfach mal 'n bisschen rumzuexperimentieren, vielleicht so ein Termin morgens, einer abends oder so, einfach für dich 'n Weg zu finden, was funktioniert. Das wäre einfach nur schade. Grade weil du, äh, wirklich 'n sehr, sehr leiden also, Marathon läuft man nicht nebenbei. Du musst ja schon wirklich intensiv dabei gewesen sein. Wenn das völlig für dich verloren geht, würde ich mir doch sehr wünschen, dass du 'nen 'n Weg für dich findest.
Mhm. Ja. Ja. Ja, also, äh, w würde ich mich auch sehr drüber freuen. <chuckles> Ich merke, das das Läuferherz, das blutet langsam schon. Andererseits denke ich mir auch: „Ja, so 'n Jahr fürs Kind opfern.“ Was heißt opfern? Ist jetzt auch nicht viel, ne? Aber, ähm, das kommt bestimmt schon wieder.
Ja, wirklich. Mein Lieber, ich hoffe, ich konnte dir 'n bisschen weiterhelfen mit dem Gespräch. Und ich glaube im Herzen, weißt du, was die richtige Antwort ist. Da fehlt nicht mehr viel, um um hier das Fass positiv zum Überlaufen zu bringen. Du bist auch schnell wieder drin.
Ja. Dauer Ja, auf jeden Fall. Aber vielen vielen Dank für die ganzen Ratschläke Ratschläge und die werden auf jeden Fall jetzt direkt umgesetzt. Danke dir.
Toll. Das freut mich, gerne.